Ouais. Je comprends, oui.
Mmh.
A après, heu, je pense que les échecs, c'est très constructif quand même, heu, quel qu'ils soient. Ça ça permet d'avancer, de mieux comprendre aussi, heu, le fonctionnement de certaines choses. C'est
Mmh mh. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Exactement. <clears throat> Ben, moi, pour moi, heu, les échecs, heu enfin les échecs, on appelle ça des échecs, mais pour moi, c'est pas, heu, totalement un échec. En fait, ça, ça reste c'est un échec seulement si tu n'as pas appris de ça, si tu en as pas appris et que tu tu tu te tu l'utilises pas pour en faire une force, c'est un échec, mais si, heu, au contraire, tu utilises ça comme force pour continuer à avancer encore plus loin dans la vie, heu, c'est une force, je dirais même. C'est, heu, ça devient très fort.
Oui. Oui, non non. Ouais, ça n'y Ouais. Oui! Bah c'est une force, heu, oui, justement, on en sort plus grand ou plus. Ouais.
Mmh mh. C'est ça et on sort grandi, heu
Ouais.
pour gagner de la confiance en soi aussi, heu, savoir que, par exemple, on a passé des moments difficiles, heu et qu'on a survécu, on a continué d'avancer, on ça ça nous rend plus fort, donc on peut se sentir, heu, plus fort. Mmh mh. Non, je suis je suis d'accord là-dessus.
Ouais. Bien sûr. Oui, oui, c'est c'est important, oui. Et il faut surtout pas se laisser, heu, se laisser bloquer par quoi que ce soit du passé, heu.
Exactement. <clears throat> Exactement. Le passé, c'est le passé, heu, il faut regarder l'avenir, il faut appr il faut pouvoir avancer, quoi, dans la vie.
Ouais. Ouais. Ouais. Et parfois, si si on peut occulter, heu, c'est bien aussi, heu, ouais.
Mmh, oui, il faut avancer, regarder la à l'avenir sans oublier, heu, justement tous les points négatifs, heu, que tu aurais aimé éviter, heu, dans le passé, pour justement ne plus refaire les mêmes erreurs.
Ouais. Ouais. Oui et puis après, heu, ça sert à rien de garder de vivre avec des souvenirs du passé si c'est douloureux. Autant s'en débarrasser et recommencer à zéro.
Bien sûr. Bien sûr, mais bien sûr. Mmh mh. Ben, je suis d'accord parce que si on a ces mauvaises pensées derrière tous les jours, ben, on a du justement, on n'avance plus, on reste, heu, bloqué dans le passé. Ça on est, heu, mal dans notre peau, on est mal dans la tête, heu heu, <blows air> voilà. Il y a plein il y plein de traits négatifs à à rester bloqué dans le passé. Voilà. Bah, en tout cas, moi, je suis plus du genre à regarder dans le futur, à p pas totalement oublier le passé, mais voilà, garder, heu, les mauvaises expériences enfin ou ou au moins pas pas forcément les mauvaises expériences, mais au moins les choses que j'ai appris de de tout ça, heu, garder ce côté-là, les choses que j'ai appris pour ne plus refaire les mêmes erreurs et continuer d'avancer. Je pense c'est la c'est la seule solution.
Ouais. Ben, exactement, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, exactement, oui. Ouais. Ouais. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord, je suis dans la même, heu, perspective aussi.
Mmh mh. Ben alors, tout ira bien. Je pense que si tu es dans cette perspective, ça ira.
Ouais, ouais. Même après, heu, honnêtement, heu, moi si, si jamais je perdais quelqu'un et cetera, en fait, je me débarrasserais des affaires de cette personne et je recommencerais à zéro.
Mmh mh. Mmh mh.